Ayayay, wala, wala, ano lang, one at a time alam mo 'yun, medyo, nagko-cope up unti-unti pero
Mm.
Eh, masakit, alam mo na, ano rin kasi eh.
Mm. Okey lang ba sa'yong pag-usapan natin?
Actually, mas gusto ko ngang pag-usapan kaya nga, nung nakita ko 'yung tawag mo sinagot ko agad kasi
Oo, ah buti naman. Sakto rin pala ang pagtawag ko sa'yo. Ayun, oo.
Sakto, sakto, oo. Hirap.
Oo, ayon, mm.
Pero ganun talaga eh 'di ba. So, kailangan kailangan lang talaga siguro ano
Oo, naintindihan ko.
Mag-vent sa kaibigan.
Mhm. Ah, oo.
Para ano, medyo makatulong, nakakatulong 'pag tumatawag ka kasi.
Tama naman, kahit naman nung mga panahong nawalan din ako ng mahal sa buhay. Ang aking, ah, tawag mo rito, ang aking nilapitan din talaga is mga malalapit na kaibigan, ah, na puwedeng, ah, pagsa paglabasan ng hinanakit ng sa ng ng grief ba, gano'n. So ayun, kaya nandito ako para para makinig sa iyong
Oo. Kaibigan. Oo. Tama, tama. Salamat. Mm, salamat.
hmm, mga hinaing. 'Yun, so anong unang mong bagay na ginawa nito, pagkatapos mawalan ka ng mahal sa buhay?

Oo, 'tas tinitingnan ko na lang yung mga kasi may mga photo album 'to, mahilig yung lola ko sa mga litrato. So, tinitingnan-tingnan ko na lang. Oo, tinitingnan-tingnan ko na lang yung mga memories namin, yung magkakasama kami pa yung mga family gathering, ganon. Nakakatuwa, alam mo ’yon, napapangiti pa rin ako kasi kahit papano.
Oo. Oh, meron pa rin naman pala. Mhm. Oo. Hmm.
Yung legacy ba niya, na iniwan.
Oo, tsaka memories, 'no?
Oh, yung memories napakasaya naman. Family-oriented kasi 'to, 'tong lola ko, maano.
Hmm. Mm, mukha naman, eh. Sa, sa'yo pa lang nakikita pa lang sa'yo, kung gaano mo kamahal yung lola mo.
Mahilig sa mga ano 'to. Mahilig 'to sa mga gathering. Hmm, mahilig mag-yaya 'to, halimbawa, me birthday yung isang kamag-anak. Gusto niya dun sa bahay, ginagawa, oo, ganun yun.
Oo. Mhm, punta tayo, ganon. Ah, sai sa inyo mismo.
Sa lola ko, oo, kasi malaki yung ano niya, yung, yung bahay niya, so, ba yun yung mga nagpapaalala sa akin sa kanya. <laughs> Nakakatuwa lang, so.
Oo, ah, oo. Bahay. Mhm, so gathering, oh, so nabawasan na, bawasan na 'yong gatherings ninyo.
Oo, kaya, pero okay lang naman, okay lang naman, ganun talaga, ah, ganun ang buhay natin, eh, 'di ba? May katapusan din. So, ang importante siguro, meron tayong iniiwan bang magandang legacy bago tayo pumanaw, 'di ba?
Sami naman. Oo. Sabagay. Oo. Nabawasan yung

Oo.
Ayun. So, medyo mahirap lang para sa'yo 'yan kasi umpisa pa lang. Kumbaga, ando'n pa lang sa proseso ng moving on. Pero, eventually masasanay ka rin naman. So
Tama naman. Alam mo ano natawa lang ako ha, kasi, ah, meron akong mga, hindi magandang habit no'ng buhay pa 'yung lola ko. Ah, mahilig kasi akong mag-inom, alam mo yun, mahilig akong uminom, oo. So, lagi ako pinapaalalahanan no'n na, "Yung lolo mo namatay yun sa kakainom," gano'n. Ah, "Nagkasakit yun sal ah, atay." So, tapos ngayon ba para bang no'ng wala na siya, nagbago 'yung pananaw ko ngayon sa buhay na parang, 'eto 'yung tamang mag-inom ngayon 'di ba, kasi meron akong, namatayan na kamag-anak. Para bang ayoko nang uminom.
Mm. Mm, mm. Ano naman yun? Oh. Oo, oo, oo. Mm, mm. Ah, oo. Mm. Mm, mm. Oo, oo. Grieving, oo, oo. Kasama sa, sa process.
Ayoko na uminom ngayon para bang siya 'yung naalala ko na nagsasabi palagi sa'kin na, "Tigilan mo 'yan." Oo.
Na 'wag kang i mm, sabagay. May mga ganyan talaga.
So yun lang, wala lang, parang <chuckles> kung kelan naman kahit pwede akong mag-inom ngayon, ayoko nang mag-inom kasi naalala ko yung bilin niya sa'kin. Mismo, mismo. So, nagbago 'yung pananaw ko after no'ng namatay siya. Parang
O kaya may dahilan ano? Oo. Sabagay, oo. Namatay mm, mm.
siguro mag mangangako tal nangako na talaga ako sa sarili ko na hindi na ako mag-iinom. Na para na la para na lang sa kanya, alam mo yun.